Iya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga, eee, saya kan balik melihat pekerjaan ini seperti, apa ya, seperti orang baru, seperti saya nggak punya kaitannya dengan apa yang saya kerjakan gitu. Jadi saya melihatnya baru, dengan telinga, gitu, telinga yang baru ya ya kan. Eee, jadi, mungkin saya seperti client saya gitu, melihat pekerjaan saya. Jadi, eee, ketika saya bekerja sebelu eee, pada saat 4 jam itu kan, di ujung-ujung 4 jam itu, saya kan jadi over critical gitu su over kritis terhadap diri sendiri. Saya terlalu kritis dengan apa yang saya buat, karena, mmm, karena udah jenuh gitu kan, burnout, jadi, eee, karena terlalu kritis dengan pekerjaan sendiri. Jadi, eee, bawaan salah aja terus kan, nggak nggak cocok di nah, iya kan.
Oh gitu. Hmm. Mmm. Oh, iya, paham. Iya. Mmm, kenapa tuh? Iya. Oh. Iya, betul betul.
Setelah saya balik ke sini, i eee, saya nggak lagi over kritik, eee, nggak lagi melihat pekerjaan saya harus harus perfect gitu kan, harus sempurna. Jadi ya idealisme saya itu terkikis, wah, hebat, idealisme terkikis, gitu kan. Heeh.
Mmm, iya. Oh iya. <chuckles> Iya iya. Oh, iya, paham paham. Jadi, e intinya setelah apa, eee, istirahat itu jadi badan jadi refresh, terus kemudian, e pe pemikiran juga jadi segar. Akhirnya, eee, bisa melihat secara, apa ya, eee, netral tentang pekerjaan sendiri tanpa, eee, apa, di iya, tanpa dinilai berlebihan gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dari klien. Wah, makasih banyak loh, udah mau sharing-sharing strateginya, luar biasa sekali. Iya, sampai jumpa!
Hmm. Iya. Iya, betul. Over kritis. Ah, hah Mmm. Iya, itu dia. Heeh, betul, oke. Baik, terima kasih udah mendengarkan Mbak, sampai jumpa.